Nicht mit den Telefonen, äh, auch aufgewachsen sind oder dann eben sich angepasst haben, ja.
Ja. Mhm. Und dann vielleicht auch so 'n bisschen die Älteren, die können haben noch mehr irgendwie reden können. Oder man sieht doch auch immer die alten Leute, die draußen so Schach spielen oder so was. Und die die jüngeren Generationen, die leben halt viel schneller oder sind, ja, viel mehr mit Geschwindigkeit vertraut. Und da sind da so bestimmte alte, langsame Sachen halt total haben die gar keine gar keine Geduld für, ne? Also, da so lange zu hocken und Schach zu spielen, 5 Minuten bei jedem Spielzug zu überlegen. Ich glaube nicht, dass man da viele Junge noch zu animieren kann.
Ja,, ja. Ja, das stimmt, die Geduld ist schon auch so 'n gutes Stichwort, weil mit der Digitalisierung und auch so dieser, hm, Verschnellerung, also, dieser Beschleunigung auch der Inputs, die man dann auch reinkriegt über das Telefon, mhm, die Geduld aufzubringen. Ja.
Mhm. Ja. Beschleunigung, genau. Mhm. Mhm. Man muss ja zum Beispiel einfach mal Filme gucken. Filme von früher und heute, das ist ja wie Tag und Nacht, ne? Da sitzt man ja manchmal bei alten Filmen, denkt so, da passiert ja gar nichts, aber das war ja normal. Und jetzt ist es: Bäm, bäm, bäm, bäm, eins nach dem anderen, kann man überhaupt nicht aufnehmen. Und sogar normale Filme sind Actionfilme, so ungefähr, ne? <chuckles>
Mhm. <laughs> Action. <laughs> Ja. Wenn man es überhaupt noch schafft, sich 'nen Film anzuschauen, weil, äh, TikTok zum Beispiel da ist man ja alle 3 Sekunden mit 'nem anderen Kontext und mit 'ner anderen, ähm, Lautstärke und mit anderen Menschen und also, man ist ja so wirklich Schlag auf Schlag irgendwie mit 'ner anderen Situation konfrontiert. Ja.
Mhm. Ja. Mhm, mhm. Ist echt total krass, ja. Also, das war auch noch Unterschied.
Ich verstehe das schon auch, dass, äh ich verstehe das schon auch, dass dann, äh, ältere Menschen, die das nicht kennen, die da total überfordert sind, wo einfach wo man direkt zumacht und sagt: „Wow, was passiert hier?“
Mhm. Mhm, ja, das stimmt schon. Genau. Und dann gibt's halt Streitigkeiten auch deswegen, ne? Wenn dann die Älteren sagen: „Lass doch hier mal sitzen und in Ruhe und ohne Handy“, und die Jungen dann sagen: „Was soll der Scheiß? Viel zu langweilig. Dann lass mich hier an mein Handy und kannst mir nichts vorschreiben“, so ungefähr, ne? Dann gibt's da halt dann irgendwie Streit. Das müssen ja auch nicht die Uralten sein. <chuckles>
Mhm, ja. <laughs> Ja. Dann clasht es. Ja, genau, so unterschiedliche, ja, Erwartungshaltungen irgendwie auch, wie man die Zeit zusammen verbringt. Hast du denn schon mal so 'ne Situation erlebt, wo es nicht unbedingt in deiner Familie, aber auch irgendwie wo du irgendwo warst in 'nem sozialen Kontext, wo es dann mal eskaliert ist aufgrund solchen Missverständni
Mhm. Mhm. Hm.